Для меня, конечно, это всегда очень непросто, но я стараюсь с этим справляться, потому что, а, я, м, пытаюсь найти с человеком, у кот у которого я прошу помощи, чаще всего какие-то точки соприкосновения. То есть, если это мой допустим, вот, допустим, это мой друг, то тогда всё просто, потому что мы там уже какое-то время общаемся и знаем то, что вот я ему помогу, он мне поможет, как бы тут всё будет для меня не так сложно. Но если мне приходится попросить помощь у кого-то менее знакомого, то я стараюсь сначала всё-таки завести диалог, скажем так, какой-то. Да, па <chuckles>
Так, например. Операция. Ну конечно, н не сразу, да, просить. Поня
Пообщаться, у уз узнать, как вообще этот человек, э, чем живет и, м, всё-таки может ли он мне помочь по этому вопросу. Ну, то есть более точно, есть ли у него время, допустим.
Здорово. А скажи, пожалуйста, вот, э, бытует такое мнение, а, оно, ну, абсолютно неверное, но это то, что мешает как раз людям просить о помощи. Ощущение себя слабым, ощущение, да, что ты как будто признал, да, какое-то поражение, что ты сам не справляешься. Вот у тебя когда-то было такое ощущение или ты всегда так мудро относился к просьбам о помощи?
Ну, вообще у меня такое было, особенно когда это было в контексте рабочем, потому что у нас вообще структура такая на работе, то, что, а, с ф свободный график, как бы просто выполняешь задачи и должен раз там в какое-то время выйти на отчетное собрание, отчитаться, что вот ты сделал. А и как бы с одной стороны, а, по идее, ты вообще не должен, как бы, бояться того, что ты чего-то не сделал, потому что тогда это перенесут на другого человека эту конкретную задачу. Э, нас настаивают нас настаивают на этом постоянно, а, продукт-менеджеры, то, что: "Не бойтесь, типа". И вообще так организована наша гибкая структура, э, э, вообще вот этого распределения работы. Но, конечно, всё равно появляется ощущение вины, то, что ты провалился. Ты вот м, <exhales> не можешь.
Звучит здорово. О, как у вас у устроено, интересно. А. М, конечно, а, с А скажи, пожалуйста, да, вот очень интересный подход на самом деле, да, особенно, да, мне кажется, для руководства, которому главное, чтобы всё так и раб работа была выполнена. А скажи, ты, а, впервые вообще работаешь вот в так, что ты можешь, если ты не справился с задачей, ты спокойно говоришь об этом, а, или, ну, это ту там принято было в нескольких компаниях?